آه، أنا وعاوز اقول لك كمان إن هو بدأ يح يعني هو متعلّم إن هو يحل المعادلات ال الحسابية الرياضية، أنا أنا اتفاجئت بحاجة زي ده، يعني إزاي مثلًا المعادلات تبقى مُعقدة هو يقدر إن هو يحلّها ف
آه، يعني كنت أول مرّة تعرف التطوير ده في الذكاء الاصطناعي.
في الكورس ده، ويعني هو له نظام معين في الإدخال وكده، فب ب باقوم قايله له اكتب له prompt المعين، ي ي ي يجيب لي النتيجة دي. وكمان يعني حاجات كتير، يعني حاجات مثلًا إن هو مش هتصدق دي، إن هو ممكن آآ، أقول له أنا عاوز أعمل أغنية، يكتب لي كلمات ويعمل لي اللحن وي وي وياخد صوتي د يعني أنا ممكن أتكلّم بصوتي وي وي ويعمل لي بصوتي ده أغنية فعلًا بلحن بمزي
قُل لي إيه آه. ويخلّيك مُغني كمان <laughs> أنت أتعلّمت حاجات خطيرة كده، يعني كمان هتبقى مُغني وهتنافس أهو.
كان آه، <chuckles> أنا عايز أقول لك ده بقت حاجة ف ويعدّل كمان في نبرة الصوت، يعني مثلًا لو نبرة صوتي مش عارف في حتّة مثلًا مش كويسة في برامج زي مش عارف AutoTune أو حاجات زي كده هو بيستخدمها يعدلها لك. آه، ف فالموضوع ال بس هو بس إيه آآ
تحسين الصوت. دي حاجات كبيرة خالص يعني، كويس إن أنت اتعّلمت و والكلام ده خَد منك وقت قَد إيه بقى؟
خَد تقريبًا مني شهر ونص تقريبًا 6 أسابيع آه، آآ
آه، وحسّيت إن أنت خرجت بنتايج حلوة من البرنامج ده؟
جدًا، ده أنا يعني أنا عاوز أقول لك إن أنا اكتشفت آفاق أنا ما كنتش أعرفها خالص. أنا أنا م يعني ال البرنامج ده أنا كنت دلوقتي مثلًا باجي أستخدم presentation أو أعمل عرض، كنت باسهر ليلة كاملة أو ساعات ليلتين إن أنا أحاول إن أنا أنشئ مثلًا آآ، الslide بقى أو الصفحة وأقعد أحط مثلًا أجزاء فيها وأقعد أحط مثلًا طب، الشكل ده هيبقى كويس طب، كذا دلوقتي باعمل إيه، باقوم داخل على البرنامج.
أنت بتخُش على الشات بقى والذكاء الاصطناعي وبتطلب منه ال الدنيا دي تمشي إزاي.
آه، أ أنا مثلًا آه، أقول له أنا عاوز مثلًا عرض، اقترح لي عرض لكذا كذا كذا في موضوع كذا، ألاقيه جايب لي الحاجة جاهزة على طول، إيه ده! فالموضوع
آه، ريّحت نفسك بقى، بقيت تريّح نفسك. طب قُل لي كده، خلّيني يعني أسألك كده، يعني أنت وبتدوّر على الكورس ده بقى أونلاين وكده، في خطوات معيّنة أنت كنت بتُنكش مثلًا عايز تطلّع ال الح الكورس ده أو عايز توصَل لحاجة مُعينة والّا هو جِه قدامك صدفة يعني؟ في خطوات أنت دايمًا ماشي عليها لما بتحتاج إن أنت تتعلم حاجة جديدة؟